Eh Kak, aku mau nanya nih sama kamu. Jadi kan yang namanya shopping itu kan biasanya nggak harus di mall ya. Apalagi kalo belanja di mall itu ya mahal banget ya karena biasanya brand-brand mahal yang ada di situ. Nah yang ingin aku tanyakan nih kayak pernah nggak sih kamu, eee, ngelakuin thrift shopping atau pake secondhand gitu? Nah, boleh nggak kamu ceritain sedikit pengalaman-pengalaman kamu dalam melakukan hal seperti ini gitu?
Oke, boleh banget nih, Kak, jadi aku masih ingat ya, Kak, sampe sekarang dulu pas masih jaman kuliah ya, Kak, ya. Karna dulu kuliahku kan di di Yogyakarta ya, Kak, ya, dan di situ lumayan banyak gitu ya nggak banyak sih masih bisa gampang gitu kalau mau menemukan tempat-tempat yang menyediakan barang-barang secondhand gitu, Kak, itu. Nah waktu itu, eee, ada salah satu acara di Yogyakarta, ini lumayan besar ya, Kak, ya. Jadi kalo ada acara ini tuh mesti rame, parkiran penuh, dan itu tuh bisa sampe malam banget gitu, Kak. Itu ada acara yang namanya Sekaten, Kak. Sekaten tuh kayak acara tahunan gitu di Jogja gitu kan. Nah di di Sekaten ini ada salah satu, booth gitu lumayan gede, yaitu tuh namanya awul-awul, Kak, namanya di sana. Nah Awul-awul betul, awul-awul ini dia menyediakan barang-barang, eee, second gitu, kayak baju, jaket, terus ada celana, ada tas juga bahkan. Nah itu banyak banget, Kak. Jadi kayak kita tuh kayak di lautan lautan baju, lautan gitu Kak, kalo kita ke situ tuh. Jadi, eee, gampang banget kalo mau apa namanya milih-milih di situ, Kak. Tetapi jangan membayangkan kayak penataannya kayak di mall, kayak di supermarket gitu kan, kayak di department store gitu. Dia tuh kayak yang penting ditaro aja gitu. Jadi, Awul-awul tuh kayak istilah udah udah namanya itu kayak nggak nggak beraturan gitulah istilahnya gitu. Awur-awuran, nah bisa dibilang kek gitu, Kak. Jadi, eee, kita kayak kalo udah sampe sana udah lihat langsung kita pilih-pilih aja itu. Kayak mau ngambilnya sembarangan pun nggak masalah. Soalnya kan emang dari awal udah berantakan ya, Kak, ya. Jadi kita nggak ada rasa bersalah kalau mau ngambilnya kayak apa namanya barbar <laughs> gitu yang penting langsung dapat barang yang kita inginkan gitu, Kak.
Oke. Mhm. Oh, oke oke. Mhm. Wadaw! Heeh. Awul-awul. Heeh. Waduh. <laughs> Mmm, oke. Oh, istilahnya Awur-awuran mungkin ya? <chuckles> Oke. Mmm. Oke. Nah sebelumnya aku pengen tau nih. Kayak sebenarnya secondhand atau thrift itu sebenernya dua makna yang berbeda atau sebenernya sama aja sih, Kak?
Kalo setauku sama sih ya, Kak, ya. Jadi sama-sama, eee, menggunakan barang yang sudah pernah dipake oleh seseorang itu. Tapi, eee, ada beberapa yang ketika kita mencoba untuk hunting apa atau berburu barang-barang secondhand, ada yang, eee, itu sebenarnya tuh masih belum pernah dipakai, cuma emang nggak terawat aja gitu. Mungkin karna barang-barang yang dijual tapi mungkin nggak laku-laku, akhirnya mungkin disimpen di gudang gitu mungkin kali ya, Kak, ya. Jadi ketika kita mencoba untuk ke awul-awul gitu kalo di Jogja gitu, itu tuh kayak pernah juga kita masih menemukan price tag-nya gitu. Jadi kemungkinan tuh kayak belum pernah dipake gitu, dan itu dari brand besar bukan brand yang yang orang nggak kenal gitu loh, Kak. Jadi kayak kayak bisan di me bisa dibilang kayak nemu harta karun gitu kalo misalnya di Awul-awul, terus nemu yang masih ada price tag-nya gitu, Kak.
Oh. Mmm. Oh, iya ya. Oh, heeh heeh. Heeh. <laughs> Oh, heeh. Iya iya. Oke, nah bisa bisa jadi juga thrift ini nama metodenya kali ya, dari cari-cari ba barang-barang second hand gitu. Nah mungkin kayak yang tadi kamu bilang eee, apa price tag-nya ya, apa harga-harganya gitu kan, ada ya beberapa pakaian nih yang punya har masih ada price tag-nya, Nah kira-kira pas kamu lihat memangnya harga-harga barang yang ada price tag-nya ini mahal enggak kira-kira?
Ah bisa jadi. Bisa dibilang mahal ya Kak ya. Jadi soalnya kan eee, beberapa barang yang ada di awul-awul itu, itu tuh emang di import, Kak. Jadi dari luar negeri, enggak dari dalam lua enggak dari dalam negeri gitu. Ada yang dari Singapura, ada yang dari China, ada yang dari Thailand gitu. Jadi beberapa price tag tuh kayak harganya tuh masih dollar gitu, Kak. Kadang tuh, kadang aku nemuin harga yang dia tuh masih $10, lima belas dollar itu kan eee, lumayan ya Kak ya kalau di Indonesia ya Kak ya. Ada yang se ada yang sampe 50 tuh aku pernah nemu Kak, tapi karena udah masuk awul-awul ya udah akhirnya di eee, harganya tuh paling Rp100.000 dapet tiga gitu, Kak. Atau mungkin ada yang Rp15.000 doang tuh ada Kak, tergantung kondisi sama eee, mungkin mereknya juga ya, Kak ya. Jadi kadang penjual juga suka milih-milih tuh kalau nih mereknya terkenal dan eee, apa namanya masih bagus, ya dia dipisah-pisahin tuh. Cuma ada juga yang masih eee, belum terpisah nih, Jadi kadang eee, apa namanya pinter-pinterannya aja pelanggan nih, kalau misalnya mau nemu barang bagus ya harus lebih sabar lagi, siapa tahu masih nemu yang barangnya bagus dan mereknya juga bagus, gitu, Kak.
Oh, oke. Mhm. Oh, dollar. Wah payet. Banget loh. Oh ser. Heeh. Heeh. Ya ya. Oke, nah mungkin pertanyaan aku selanjutnya nih Kak ya, tadi kamu ngomong soal harta karun ya, nemuin harta karun gitu karna mungkin brand bagus dengan mungkin masih ada price tag-nya yang dimana melambangkan ini mungkin barang yang belum pernah di apa-apain, cuman disimpan dalam gudang kan. Nah kira-kira kamu eee, nemu itu berapa kali atau eee, pertama mungkin aku nanya, pernah enggak ketemu, habis tuh kalo pernah ketemu berapa kali gitu?
Bener. Pernah sih Kak, jujur pernah dulu pas nyari-nyari tuh kebetulan aku nemu bareng eee, yang itu tuh mereknya Nike, Kak. Itu itu masih ada price tag-nya juga dan eee, se kalau enggak salah harganya sekitar $20 ya Kak ya. Tapi karena karena di situ tuh masuknya ke bagian yang eee, dia tuh eee, semuanya Rp15.000 gitu kan. Jadi ada ada satu satu tempat yang ketika kita ke situ tuh harganya tuh semuanya Rp15.000 dan kebetulan di tempat yang Rp15.000 tuh aku nemu barang itu Kak. Jadi kayak, kayak kayak beruntung banget gitu Kak. Tapi ya karena intu itu kalo nyarinya tuh lumayan susah ya jadi enggak terlalu sering sih Kak aku nyar, apa nemu yang kayak gituan. Paling paling kayaknya malah cuma sekali deh Kak aku nemu kayak gitu tuh. Soalnya eee, kayak kayak bisa dibilang penjualannya tuh te lumayan teliti juga sih Kak untuk milih-milih barang yang bagus, terus yang apa namanya yang brand-nya bagus, terus dia pisahin gitu. Nah itu kayak kalau kita nemu tuh kayak semacam, eee, lagi lagi missed aja si penjualnya lagi lagi mungkin lagi kurang konsentrasi aja. Jadi kita bisa nemu barang-barang yang kayak gitu, gitu Kak.
Oke. Wah. Heeh. Ya, ya ya. <laughs> Oke. <laughs> Oke. Nah mungkin kira-kira eee, dalam sejarah atau pengalaman kamu belanja thrift nih kayak eee, pernah enggak kamu dapat zonk gitu, kayak kamu lihat, wah ini bagus, pas dibawa ke rumah ternyata ada ada yang bermasalah gitu?
Paling kalo zonk tuh paling buk eee, ketika sampe rumah tuh kayak yang tadinya misalnya eee, tak kirain normal ternyata sakunya masih udah ada yang bolong gitu. Jadi ketika ketika dipake ama ma masukin sesuatu kok kok nyampe bawah nih barangnya nyampe kaki, gitu kan. Ternyata sakunya bolong gitu. Paling gitu aja, gitu-gitu aja sih Kak. Soalnya, kalo misalnya eee, kita apa namanya, kita nyari barang-barang second gitu kayak udah berha enggak berharap kalo ini bakal bagus banget Kak, soalnya dari dari sana sendiri kan udah kelihatan ya barangnya seperti apa ya Kak ya dan yang ta paling penting jangan lupa kalo sampe rumah tuh harus langsung dicuci jangan ditinggalin dulu gitu, takutnya nanti kalo misalnya langsung eee, sampe rumah terus dibiarin gitu aja nanti kayak eee, bakteri-bakteri itu tambah tambah menyebar soalnya kan itu dari dari tempatnya aja udah udah kayak, kayaknya kayak kurang, kurang higienis gitu dan dan otomatis udah udah banyak eee, orang yang megang-megang gitu kan, Kak. Jadi kalo sampe rumah, sebisa mungkin dicuci sekalian dicek nih barangnya nih eee, kira-kira masih masih bisa kita habis habis kita cuci masih bisa dipake apa enggak, jangan-jangan eee, nanti kalo udah udah di udah dicuci ternyata kok eee, langsung brodol tuh langsung rusak-rusak, langsung sobek-sobek gitu kan. Saking saking lamanya nganggur gitu kan, sampe bahannya jadi udah capek gitu, ibaratnya kan. Nah gitu sih, biasanya kayak gitu sih kalau kalau kalau aku, Kak.
<laughs> Oke. <laughs> Oh, iya sih. Bener, bener. <chuckles> Ya, ya sih. Mmm. Oh, ya ya. <laughs> Mhm. Oke, nah mungkin yang ingin aku tanyakan selanjutnya nih, kayak eee, dalam dunia thrifting ini kamu sendiri juga kayak pernah enggak sih ngajak temen atau ngajak keluarga gitu buat, eh ayo yuk kita nyari barang atau barang second hand gitu di di awul-awul gitu?
Kalo ngajak tuh lebih sering ke temen ya Kak ya, soalnya kan itu pas masih jamannya kuliah ya Kak ya, dan dan bisa dibilang kayaknya aku nggak pernah sih kalo pergi ke situ sendirian jadi mesti ngajak temen soalnya kan eee, itu kan itu kan sekalian kayak eee, asyik-asyik bareng temen-temen gitu loh Kak kayak eee, apa namanya ya kayak nongkrong gitu kan di situ ada tempat nongkrongnya juga gitu. Ada semacam angkringan gitu, kalo di Jogja gitu. Kayak kayak tempat buat eee, apa yang ngisi-ngisi perut gitu. Eee, tapi bisa juga buat kayak eee, nongkrong-nongkrong, terus kita ngobrol-ngobrol di situ gitu, Kak. Nah selain selain nongkrong-nongkrong eee, karena di situ ada awul-awul, ya udah kita karena frek satu frekuensi kan ya sama-sama eee, penyuka barang-barang murah gitu, akhirnya ya cocok Kak gitu. Kita kesana bareng-bareng, nyari nyari awul-awul bareng-bareng. Terus kalo misalnya apa namanya, ketemu yang barang bagus tuh kadang pernah sampe rebutan tuh Kak ya. Rebutan tuh bukan rebutan yang sampe gontok-gontokan gitu, sampe sampe marah-marah tuh ya rebutan cuma becanda-becanda aja sih, Kak. Walaupun sebenernya pengen juga dapet kayak gitu, gitu. <laughs>
Ya. Oh ya, jauh ya. Mmm. Oh ada. Mhm. Heeh, heeh. Tarik-tarikan. <laughs> Mhm ya, ya, ya. Nah mungkin yang ingin aku tanya nih selanjutnya kayak, kira-kira apakah sekarang kamu ini sudah di mana?
Kalau sekarang aku udah nggak di Jogja lagi, Kak, udah di Klaten, Kak, sekarang, Kak.
Oh, oke nah kira-kira, di tempat kamu sekarang di Klaten, apakah ada hal-hal yang seperti ini? Dan kalau memang ada, apakah kamu pernah ngikut lagi gak?
Mungkin sebenarnya ada ya, Kak, ya, cuma karena emang aku udah nggak nyari-nyari lagi, jadi sampai sekarang pun aku belum pernah lihat, Kak, gitu. Tapi, eee, kalau kalau misalnya ada yang ngajakin gitu sebenarnya sebenarnya aku masih mau-mau aja sih gitu. Cuma kan karena sekarang mungkin aku udah nggak bareng sama teman-temanku dulu yang suka thrifting gitu kan ya. Jadi kayak nggak ada yang ngajakin lagi, aku pun udah nggak ngajakin lagi gitu. Kayak jadi, eee, nggak nggak ada pikiran buat nyari barang-barang second lagi gitu, Kak. Karena mungkin dulu salah satu alasannya kenapa nyari juga, karena ada temennya juga kali ya, Kak, ya. Nah sekarang juga kan udah udah temennya udah sibuk masing-masing, aku juga udah sibuk masing-masing, jadi untuk ngumpul-ngumpul bareng tuh udah agak susah gitu, apalagi mau thrifting bareng gitu, Kak.
Oh. Mhm. Oh. Oh, heeh, iya sih. Mmm oke, nah sekarang kalau misalnya yang ingin aku tanya kayak, eee, mungkin kalau misalnya kamu mau, eee, mencari barang-barang, apakah kamu lebih sering sekarang lewat apa, masih kadang mencari lewat tempat-tempat seperti ini? Atau mungkin, eee, lebih banyak lewat marketplace?
Kalau untuk sekarang sih aku lebih seringnya ke marketplace ya, Kak, ya. Soalnya kalau, eee, sekarang kan lebih mudah ya mau mau ngapan-gapain gitu, mau nyari apa tuh lebih mudah, apalagi barang-barang yang baru pun sekarang juga, eee, sebenarnya bisa bisa lebih murah lagi gitu kalau kita carinya di marketplace. Walaupun emang, eee, kita nggak bisa dapat brand yang emang besar gitu kan ya, Kak, ya, kalau mau nyari yang murah, nggak bisa nyari yang brand besar gitu. Ada sih beberapa brand besar kalau yang lagi diskon tuh biasanya lebih murah gitu, cuma kan nggak bakal semurah kalau kita pas lagi di awul-awul gitu, atau mungkin pakai yang merek lain yang lebih nggak terkenal gitu, nggak bakal bisa semurah itu, Kak. Jadi kalau misalnya, eee, untuk sekarang ini aku, eee, lebih milih di marketplace gitu, Kak. Tapi, setelah aku pikir ya, Kak, ya, dulu, "Kenapa di marketplace?" Soalnya emang pas zaman itu pas zaman aku kuliah emang marketplace belu belum marketplace online belum segencar sekarang, belum semarak sekarang. Jadi, eee, itu salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk mahasiswa pada zaman itu, untuk, eee, kalau mau nyari barang-barang murah ya ke awul-awul atau ke tempat secondhand gitu, Kak.
Mmm, oke. Iya. Heeh heeh. Mmm. Nah, iya sih. Heeh. Heeh heeh. Mmm, bener sih ya, mungkin karena memang juga perkembangan teknologi dulu, eee, pada zaman kamu mungkin belum sesignifikan sekarang ya. Jadi memang, awul-awul ini masih menjadi kayak ibaratnya marketplace kayak sekarang gitu ya, oke. Nah mungkin kayak, yang ingin aku tanyakan untuk terakhir ya, kayak, eee, gimana sih kayak apa yang kamu rindukan gitu? Yang dari pengalaman kamu selama masa-masa kuliah yang di mana masa-masa mungkin budget masih tipis-tipis gitu ya, maksudnya, eee, uang jajan juga masih pas-pasan gitu, apalagi kamu merantau jauh kan istilahnya, kuliahnya bukan di tempat yang sama orang tua gitu atau sama keluarga. Nah yang kamu rindu ini kira-kira apa? Apakah suasananya atau mungkin bersama teman-temannya atau apa aja tuh?
Bener. Iya, Kak. <laughs> Bener banget, Kak, jadi itu salah satu yang aku rindukan sih, suasana terus kebersamaan dengan temen-temen gitu ya, Kak, ya. Eee, dan salah satu apa, sensasi yang nggak bisa aku dapat sekarang kan, dulu tuh karena itu ya, Kak, ya, karena uang terbatas gitu kan, karena belum berpenghasilan. Jadi, kita harus, eee, bener-bener mikir nih, harus bener-bener muter otak, biar gimana caranya dengan uang segitu aku masih bisa makan tapi masih bisa beli, eee, barang-barang yang aku inginkan gitu, Kak. Jadi ya, itu salah satu solusi banget nih, nyari-nyari barang yang murah di tempat thrifting gitu, jadi aku makannya dapet, barang-barang yang aku pengen juga dapet gitu, Kak. Selain itu jika kebersamaan dengan temen-temen itu sih, Kak, yang sampai sekarang bisa dibilang kayak susah banget gitu, mau diulang atau mau didapatkan lagi, Kak. Soalnya ya, eee, mungkin karena udah udah cocok atau mungkin udah klop gitu ya sama teman-teman gitu ya, Kak, ya. Jadi untuk, eee, hal-hal se se-simple nyari barang bekas atau thrifting tuh kayak jadi istimewa aja, Kak, jadi asik banget gitu kayak nggak terasa waktu terlewat gitu, Kak.
Heeh. Iya. Nah iya sih. Heeh. Mmm, iya iya. Heeh. Mmm, iya sih ya. Memang, dari pengalaman-pengalaman yang dulu ya, kayak misalnya uang pas-pasan, kemudian juga jadi kayak harus atur budget biar bisa makan, bisa beli baju juga, dan mungkin kebersamaan bersama teman-teman dan mungkin awul-awul seperti ini juga pasti bakal dirinduin banget ya dari kamu sendiri. Oke, terima kasih banyak nih, Kak, sudah sharing-sharing mengenai cerita kamu yang melakukan thrift shopping, dan semoga kamu sehat terus ya, dan sampai jumpa!
Bener banget, iya, Kak. Oke, Kak, siap. Amin amin, sampai jumpa Kak!